Então, que faixa marcou o seu primeiro amor?
Olha, eu nem sei te dizer se esse foi o meu primeiro, primeiro amor, mas, eh, foi um amor que foi da adolescência e ele tinha uma música que ele dizia que sempre, que era a minha música, que ele lembrava de mim, que ele não podia ouvir essa música. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre.
Nossa, e como é que era essa música assim? Como é que
Essa música
ela ficou, assim, vi tão importante, assim?
então, essa música ela se chama All Star, e é uma música que o Nando Reis escreveu pra Cássia Eller. Eu não lembro se ele já tinha se ela já tinha falecido ou não, eu acho que não. E por quê? Porque eu sempre quando na minha adolescência eu usava o All Star eu estava sempre tipo de blusa, tipo de camisetinha, eh, calça jeans e All Star, sempre.
Sim. <laughs> E e o lugar assim, que que você lembra do lugar por exemplo?
Então, tinham vários lugares, assim, que a gente se encontrava com amigos, assim, sabe. Eram, tipo, tinha a turminha dele a minha, e aí as turmas meio que se juntavam pra sair ou pra fazer alguma coisa. E a gente sempre estava, sei lá, se encontrava no shopping ou ia para um parque, para uma praça, para um para um, sei lá, se tinha um um evento de música, se tinha algum lugar, sempre a turma se reunia e ia pra esse lugar, sabe.
Ah, que legal. E qua eu não lembro, eu não estou lembrando, assim, muito da dessa música, mas com certeza eu já escutei. Eh, você lembra o nome, assim, dela é All Star, mas você lembra, assim, qual era o o o o <clicks tongue> verso dela que mais mais te toca, assim, mais te lembra?
Então, é porque a música começa exatamente, com: "Estranho seria se eu não me apaixonasse por você."
Ah, sei, sei. Essa música é bem famosa, é muito bom.
Então, tipo, o que é, estranho seria se eu não me apaixonasse por você, o sal viria doce para os novos lábios, ou seja, tipo eu me emocionaria. Eh, e aí tem também a parte que fala. Eh, estranho é gostar tanto do seu All Star azul, estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras e e, tipo, se você for parar pra pensar, o Nando já contou essa história que é porque a a a Cássia Eller tinha um All Star azul e ela morava num bairro chamado Laranjeiras e ela realmente morava num apartamento número 12. Porque, depois, no próximo verso tem, eh, e e entro no elevador, aperto o 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar. E eu morava em prédio, não que fosse o apartamento 12, mas eu também morava em prédio. Então, tipo, sei lá, acontecia dos meninos acompanharem algumas meninas até em casa, assim, se estava tarde. E aí ele me deixava na porta do meu prédio.
Ah, ai, que lindo. Sim. Nossa. Sim. Ah, que fofo!
Pois é.
E assim. Eh, e nessa pessoa, tipo, o que é que era especial? Tipo, era especial esse momento, que você lembra da música e toda a sensação da música, que do momento, da época, né, que te faz lembrar? Ou, eh, ou da pessoa, assim, o jeito da pessoa, as ca eh, as características boas, assim? Não sei.
Uhum. Olha, eu acho que foi muito de momento, assim, porque eu acho que se eu não me engano, quando eu conh quando as turmas se conheceram, eu tinha tipo uns 14 anos e eu acho que a gente deve ter ficado a primeira vez, eu tinha uns 14 ou 15, por aí, e aí tinham vários eventos, assim, a gente não chegou a namorar, namorar, mas tipo, sei lá, a turma passou junto uns 3 ano novo e a gente estava os 2 juntos os 3, sabe, eh, e foi isso, assim. Era um meio, assim, se for parar pra pensar, era meio errado porque ele era pouco mais velho que eu.
Sim. Uhum. <laughs>
Então é muito certo, né, se eu tinha, sei lá, 15, anos, ele já tinha tipo uns 18, 20, sei lá. Não é muito certo. <chuckles> Mas era legal porque, tipo, apesar de tudo, ele meio que não avançava limites que ele não deveria, sabe, ele era carinhoso e fofo comigo e tal. Ele só era meio só não foi pra frente, assim, eu acho que pelo eu acho que ele tinha um pouco dessa coisa com com a diferença de idade, sabe. Com, eh, era meio meio nosso estilo de vida também era um pouco diferente. Então eu acho que isso fez não ir pra frente.
<laughs> Ah, que legal. Entendi. Ah, entendi. Mas todas as vezes que tipo, toca essa música, eh, você lembra dele? Tipo dá saudade ou não?
Eu Não, hoje em dia eu não tenho saudade dele, dele especificamente. Eu acho que eu tenho saudade dessa época da minha vida.
Ah.
Sabe, desse período?
Aí junta essa a música que você gostava e junto o seu primeiro amor, que legal.
Exato, exato. Que tipo eu gostava, tipo, a gente gostava um do outro assim, sabe? Bastante a gente, eh, as coisas só não foi pra frente, assim. Eu acho que faltou um pouco de falta de comunicação, eu era muito nova, sabe, ele já era e aí tipo, sei lá, se eu não sei exatamente quanto quanto tempo a gente tem de diferença. Na época eu sabia, hoje eu já não lembro, mas tipo, sei lá, ele foi ficando mais velho e eu ainda não não tinha 18 anos. Sabe?
Sim, sim. Sim. Ah, entendi, então ficou aquela diferença de aí a diferença de idade também pode ter ajudado. Tipo assim às vezes para uma, sei lá, para as coisas irem para frente mesmo, eh, você estava numa fase, e ele em outra.
É o certo, né? Cedo. Uhum. Exato. Exato.
Mas, assim hum, hã?
E tipo É, porque, eh, você o o cara, quando ele vai ficando mais velho, quando a pessoa, o cara não, mas a pessoa vai ficando mais velha, ela quer fazer coisas de namorado e tal, e que eu ainda não podia fazer. O meu pai e os meus pais eles eram bem rígidos. Então, eu não podia ficar até tarde em ca fora de casa, tipo, passar madrugadas fora de casa, eu não podia dormir fora, eu não podia várias coisas, assim, sabe. E que um cara de vinte poucos anos quer fazer isso com a namorada dele, né.
Ah, eu entendo. Isso, mas as as meninas daquela época, né, a sua grande maioria, elas podiam fazer isso mesmo que na sua idade ou não?
Algumas sim, algumas não. Eh, tinha um pouco, assim, meio a meio, assim. Eu tinha amigas que podiam.
Ah, entendi.
Mesmo nessa época. Eu sei que hoje em dia tem muito, se diz muito isso, tipo: "Ai, no meu tempo não sei o quê, no meu tempo não sei o quê lá outro." Meu, eu tinha amiga que dormia fora, sim.
Entendi. Isso. Ai, que legal saber, porque
E eu já tô já passei bem dos 30. <laughs>
Que legal saber, porque eu eu não, por exemplo, eu não tinha essa percepção. Eu achei que, realmente, naquela época, todas as meninas não podiam. E
Não, eu tinha amiga que podia.
Nossa. Legal, assim, pensar por uma outra perspectiva, de que tem uma outra perspectiva de que as coisas, às vezes, nem mudam tanto.
Exato, exato. É claro que mudou, assim, eu percebo até pelas mulheres e q e adolescentes ao meu redor, assim. Mudou, a as coisas evoluíram, sabe. Os pais não são mais tão não, tem um ou outro que ainda é rígido, mas, tipo, tem alguns pais que não são mais tão rígidos quanto o meu era. <chuckles> Mas já tinha, sim, pessoas que conseguiam ter essa liberdade de namorado que eu nunca tive. Eu só comecei a ter depois que eu fiquei mais velha.
Uhum. Entendi. Eh, você acha que por exemplo se f se fosse hoje ou numa idade numa diferença de idade vocês, ainda estariam juntos ou ou não?
Hoje em dia eu acho que não, porque eu mudei muito e ele também, pelo pouco que eu sei sobre ele, assim, sabe.
Entendo. Eh
Eh, a nossa visão de mundo, nossa visão até política, assim, que eu sei que de uns anos pra cá meio que, eh, mudou assim a perspectiva do brasileiro e tal, ele é de um pensamento político eu sou de outro, sabe, assim. Eh ah, sei lá.
Sim. E gera um estranhamento em você, por exemplo, eh, naquela época, tudo ser tão assim, um pouco diferente e a pessoa mudar e enfim não gera um estranhamento?
Ah, é é Um pouco, assim, em alguns momentos sim porque, né, ele <clicks tongue> ele sei lá. A gente tinha uma vida tão parecida, sei lá, o os grupos, as turmas e a gente conversava muito. Eu acho que quando ele se apaixonou por mim porque quem se apaixonou 1º foi ele, o que é muito interessante, foi porque a gente fazia ele jogava vôlei no Sesc e eu fazia academia. Então às vezes eu estava indo embora, e ele ou estava indo embora eu estava chegando e a gente se encontrava assim só os 2. E a gente várias vezes ficou sentado ali, na na numa área meio que externa assim perto da entrada do Sesc, conversando muito, batendo altos papos. E foi aí que ele começou a me conhecer mais e tal. E foi aí que ele ficou interessado em mim. Tanto que a primeira vez que a gente ficou, eh, foi num ano novo, eu não lembro de que ano, porque faz muito tempo. E eu achava que eu ia ficar de vela, porque ia ele e um amigo dele, encontrar a gente. A gente ia encontrar a turma, estava ia eu, a minha irmã, e a minha prima, eh, a gente marcou de encontrar com eles 2 né. Com ele e com o amigo dele. E a gente ia todo mundo pra esse lugar que ia ter o ano novo e encontrar o resto da turma lá já direto no lugar. E eu achei que tipo a minha irmã e ele, iam ficar juntos. E a minha prima e o outro menino iam ficar juntos. E eu ia segurar a vela, eu achei e não não foi nada disso. <giggles>
Que legal. Sim. Ah, que legal. Sim. Sim. Sim. Certo. <chuckles> Entendi. E por aca assim, por exemplo, você acha que, eh, como é que eu posso perguntar, você acha que eh eh, como foi o o o andar do desse desse relacionamento? Os seus pais sabiam e
Não.
Não sabiam.
Não. Meu pai ainda não estava preparado pra lidar com isso. <chuckles>
Então isso também dificultou muito? <laughs> Então isso também dificultou, foi um foi um dos poréns que dificultou, eh. Vocês teriam um pouco mais de conexão, ou você acha que vocês já eram suficientemente conectados?
Uhum. Não, eu acho que a nossa conexão era quando a gente estava junto, quando a gente estava separado, cada um no seu mundo, a gente não estava conectado, assim. Eu estava numa vida e ele estava em outra, sabe? Eu estava focada em em estudar, terminar o meu ensino médio, eu tinha tra tipo, eu já trabalhava, mas eram trabalhos mais leves, assim, de poucas horas. Eh, depois, hum, com 17 anos, eu trabalhava, fazia cursinho e fazia o 3º ano. E ele já estava numa vida que ele só trabalhava, então, tipo, o os nossos o nosso dia a dia, assim, o nosso objetivo de vida era muito diferente.
Entendi. Entendi. E
Sabe? Então, eu não sei se, eh, se daria certo, se caso, sei lá, eu lá com 17 anos eh, porque foi muito tempo, né? A gente ficou várias vezes durante muitos anos. E a primeir se a gente for parar pra pensar que eu tinha 14 ou 15, a primeira vez e a última deu tinha uns 17, então foi bastante tempo.
Nossa. Muito tempo, não tinha pensado por esse lado. E vocês acham que tipo, quando que começou um afastamento entre vocês, por exemplo, qual foi existiu um motivo ou não, foi natural?
Foi um pouco natural assim, mas teve uma situação específica que fez, principalmente, eu me afastar. Ele se afastou porque ele sabia que ele tinha feito cagada, mas teve uma virada cultural que a gente foi a turma toda e aí, né, a gente tomou um uns drinks e ele me pediu em namoro esse dia. Encheu o saco do amigo dele, porque na época, olha só como como eu sou velha. Na época tinha Orkut e MSN.
Entendo. Sim? <laughs> É a nossa, eu já eu já consigo já consigo imaginar que época é, mais ou menos ali, não sei, 2009, 2010
É, era, provavelmente, 2007 ou 2008, porque, se eu não me engano, eu fiz o 3º ano em 2009. Eu acho que eu me formei ou foi 2008 ou foi dois eu acho que foi 2009. Então esse ano ou foi dois mi é, ou foi 2008 ou foi 2009. E não tinha ainda smartphone, não tinha nada disso. E aí ele encheu o saco, que era pra eu trocar o meu Orkut pra relacionamento sério, e o meu amigo, trou um amigo nosso, né, em comum, entrar no Orkut dele e trocar o dele também, porque não sei o quê, não sei o quê lá, outro blá-blá-blá. Fez todo um fuzuê, a gente, né, curtiu esse dia aí. Ok. Depois só que eu já sabia, eu sempre soube que ele, né, quando eles estavam na turma, os meninos e quando eles entra estavam com outras meninas e de outras turmas, eles ficavam com outras pessoas e tá tudo bem, eu não tinha um relacionamento com ele, então eu sabia. Eu não sei se ele se ele entendia que eu sabia. E aí
Ah, tá. Sim. Sim. Nossa, mas assim era um pouco chato, né?
Hum?
Era pouco chato, né.
Era mas, tipo, eu não me importava muito não, pra ser bem sincera.
Ah, mas que bom. <laughs>
Mas só que, o que me fatiou foi que ele pegou, nas de isso foi, sei lá, era um domingo, na segunda-feira, eh, ele deu um jeito de entrar no computador, porque nem todo mundo tinha computador em casa, pra trocar o status dele, por causa dessa outra menina que ele ficava. Porque ele ainda não tinha falado com ela, só que ele também não falou comigo. Eu vi, porque alguma coisa na minha intuição me disse: "Entra no Orkut". E quando eu entrei eu vi, que ele tinha mudado. E aí foi ali que eu fiquei muito com muita raiva.
Sim. Nossa. Nossa, mas assim, que triste que terminou desse jeito, mas que bom que você tipo, conseguiu ter alguma experiência disso, né, sua primeira experiência.
Foi, foi. Foi, foi. Foi vo foi assim, a primeira raiva, o primeiro ódio de homem a gente nunca esquece.
<laughs> <laughs> Muito bom, muito obrigada pela conversa. Até mais.
Imagina! Eu adorei contar a minha história.